Benim şöyle bir sorunum var. Son zamanlarda ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyorum. Eee, bir türlü para biriktiremiyorum ve tasarruf konusunda da nasıl plan yapacağım konusunda çok sorun yaşıyorum. Şöyle, eee, ben kısa bir süre önce evlendim yaklaşık bir 6-7 ay oldu ve e eşimle kredi çekip ev satın aldık. Yine bir kredi daha çekip üstüne evi renovasyonu, ııı, yaptırdık ve biriktirdiğimiz bütün parayla da evin eşyalarını aldık. E tabii, böyle olunca, eee, ikimiz de çalışıyoruz tabii ki ama aynı zamanda kredileri de ödüyoruz derken, eee, biraz para konusunda sorunlar yaşamaya ayın sonunu zor görmeye başladık. Yani cebimizde bir şey kalmamaya başladı. E tabii, yeni evli olduğumuz için de insan gezmek tozmak biraz bir şeyler tatil de yapmak istiyor en azından. Ama, işte, hiç para biriktiremeyince kenara atamayınca bunu da yapamıyorsun. O yüzden bu konularda biraz zorlanıyorum. Iıı, senden yardım istemeye geldim.
Tamam. Hıı. Tebrik ederim. Hı hı. O! Hı hı. Hı hı. Anladım. Tabii ki. Doğru. <chuckles> Öncelikle çok tebrik ediyorum sizi. Yeni çiftsiniz, eee, tabii ki, eee, hani, iii, ilk, eee, zamanlarınız. Yani, böyle, gezmek, tozmak beraberce, eee, bir şeyler paylaşmak, yeni şeyler öğrenmek, gezmek ço hakkınız yani. Eee, o yüzden umarım boz eee, bol gezili, eee, zamanlarınız, eee, yakındır diyorum. Eee, ev almışsınız onun için de eee, tebrik ediyorum. Tabii ki bazı şeyler, ııı, bazı şeylere sahip olmak için borçlanmak, eee, zorunda olduğumuz dönemler oluyor. Eee, sizin de, eee, zorlandığınız ama aslında beraber ortak bir, eee, e bu konu Ya, ortak karar aldığınız bir, eee, durum bu, eee, ev sahibi olmak. Eee, ne kadar, eee, zorlukları da olsa sonuç sonunda, eee, sizin sahip olduğunuz ve, eee, şu anda, hani, beraber, emm, eee, içinde yaşadığınız bir ev, eee, sahibi olmuşsunuz. Eee, peki, eee, nasıl neler düşünüyorsunuz? Yani, hani, eee, tabii ki, eee, maddi anlamda, eee, zorlandığınız bir dönem ve, hani, borçlarınızı ödemeye çalışıyorsunuz ama ş gelecekle ilgili yaptığınız planlar, eee, neler, eee, beraberce?
Tabii. Umarım. Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Şimdi şöyle, eee, aslında tabii birçok plan yapıyoruz. Örneğin, tabii, her yeni evli çiftin, ilk akla gelen şeylerden biri, çocuk yapmak. Tabii ki, eee, böyle bir planımız var ama, işte, şu anki ekonomik durumumuzda, neredeyse imkânsız gibi bir şey. Eee, çünkü sanırım, eee, "Kendimize zor bakıyoruz." desem yanlış olmaz. Onun dışında, şimdi şöyle, aslında sorun biraz da şundan başlıyor. Yani, bizim planlarımızda evet, görmediğimiz yerleri görmek, Amerika'yı görmek, eee, gibi bazı planlarımız var, eee, çocuk dışında da. Ya da eve, eee, daha yaptıramadığımız, yaptırmayı düşündüğümüz belli harcamalar var ama işte, eee, giderlerimiz durmadan artıyor ama gelirimizde aynı şekilde bir artış olmadığı için bu bizi biraz zora sokuyor. Eee, ikimiz de yaklaşık 6 yıldır yurt dışında yaşıyoruz bu arada. Eee, aynı şirkette çalışıyoruz ama 6 yıldır maaşlarımızda hiçbir artış yok. Eee, 6 yıldır aynı şekilde devam ediyor ama tabii bir enflasyon diye bir gerçek var ve ister istemez, eee, harcamalarımızın her şeyin fiyatı artıyor. Bu da bizi biraz zorlayan bir durum. Eee, o yüzden işte biraz para biriktirip, eee, olası, bir hele işsiz kalma durumunda, bu kredileri de ödeyebilmek için biraz tasarruf yapmamız gerekiyor ama işte, bu konuda da biraz ikimiz de, eee, başarısızız diyebilirim. Eee, aslında, bu arada ev alma sürecinde de şunu eklemek istiyorum. Evet, dediğin gibi, gerçekten bizim için çok mantıklı bir şey oldu. Çünkü, örneğin, eee, bizim kiramız yaklaşık, eee, €500 üzerindeyken, bir anda krediyle, biz bunu, eee, çok daha ucuzuna, eee, aylık kredi ödeyerek ev sahibi olmuş gibi olduk. Yani, aslında kira ücretimizden biraz tasarruf etmiş olduk ama, işte, o fark da, tamamen, olduğu gibi kredilere gittiği için, hiçbir şey kazanamamış sadece ev sahibi olmuş olduk ama tabii, onun da kredilerini ödeyemezsek, hiçbir anlamı kalmayacak. Eee, o yüzden nasıl, eee, tasarruf edebiliriz, para biriktirebiliriz, bu konuda bir fikrin varsa dinlemek isterim.
Hı hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Tamam. Hımm. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tamam. Çok iyi. Hı hı. Hıı. <chuckles> Eee, tabii ki, eee, zevkle, emm, sana tavsiye vermek isterim. Eee, öncelikle, tabii ki, bu, büyük bir borcun altına girmek insanı biraz daha, eee, stresli hâle getirebiliyor. Yani, o h s gelecek, eee, kaygıları oluşturabiliyor. E, tabii ki ister istemez bu da, eee, o anın keyfini çıkarmaktansa bu, eee, problemlerle, eee, sürekli zihnini meşgul etmek, işte, eee, şim yarını düşünmek, eee, biraz, e, ilişkileri de, e, etkileyebiliyor. Eee, öncelikle bu, eee, sürecin, eee, geçici olduğunu ve hani, herkesin aslında, eee, bir şeyler elde etmek için zor dönemlerden geçebileceğini, eee, unutmamak gerekiyor. Yani, para biriktirmek de zor. Eee, onu hani, düzenli tasarruf alışkanlığı oturtmak da, eee, zor. Hani, çok yaygın bir durum. Herkesin yaşadığı şeyler. Eee, hayatın temposu da, eee, zor. Yani, günlük harcamalar, işte, beklenmedik giderler de çıkabiliyor, yani, her an. Eee, o yüzden, eee, oluşturulan düzen de bozulabiliyor. Eee, bu konuda, eee, öncelikle biraz, eee, gönlünü ferah tut, yani, herkesin yaşadığı şeyler bunlar. Sana, eee, tavsiye, eee, verme konusunda, eee, aklıma gel gelen şeyler şunlar. Eee, mesela dışarıda yemek yemek, eee, evde, eee, yapmaktan daha pahalı. Eee, yani, evde yapacağınız toplu, eee, alışverişlerle, tabii ki, market, eee, dergileri oluyor. Hani, her, eee, gün değişen fiyatları, eee, belirten şeyler, her hani, nerede daha uygun, eee, bulabilirsiniz onların aplikasyonları var. Telefonlarına indirerek, eee, ulaş eee, alacağın bir ürünün aslında en uygun ürünü, eee, e a alabilirsin. Eee, aynı şekilde, eee, bir ihtiyacın, eee, olduğunda indirim, eee, günlerini bekleyebilirsin. Hani, eee, dünyada artık, "Kara Cuma" gibi yaygınlaşan, eee, indirim, eee, zamanları, eee, olabiliyor. Tabii ki bu, emm, göstermelik bir iri indirimlerden bahsetmiyorum. Gerçek bir indirimden bahsediyorum. Yani, e evinize alacağınız bir demir, eee, baş ürün ya da, eee, hani size, kendinize kişisel alacağınız bir ürün de, eee, bu indirimler, eee, takip edilerek, eee, alınabilir. Eee, ne dersin?
Hı hı. Evet Haklısın. Tabii ki. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii. Yani, aslında şöyle: Market alışverişi, yani mutfak alışverişi olarak adlandırabileceğimiz alışverişte bu söylediğin taktiği uyguluyorduk eski evimizde. Evimize çok yakın 3 farklı markanın marketi vardı. Eee, burada, eee, Yunanistan'da yaşıyoruz biz. Yunanistan'da bu marketlerin her hafta belli günlerde, eee, indirime giren, senin dediğin gibi, katalogları çıkar. Biz bu katalogları hep takip ediyorduk. Örneğin, mesela, tereyağı ihtiyacımız var; hangisinde indirimdeyse ondan alıyorduk. Zeytinyağı ihtiyacımız var; hangisinde indirimdeyse ondan alıyorduk gibi düşünebilirsin. Ama, işte, eee, bu yeni aldığımız evde biraz daha merkezden uzaklaştık. Eee, adada yaşamaya başladık. Eee, adada da, eee, market seçeneğimiz, tabii, merkezi bir yere göre değişkenlik gösteriyor. O yüzden bunu çok yapamıyoruz. Evet, yine indirim takip ediyoruz ama bir ihtiyaç olduğunda, eee, indirim olan marketi aramak çok imkânsız. Çünkü adadan feribotla önce ana karaya geçmemiz lazım. Orada yapmamız lazım. E, bu da tabii o indirime değmiyor aslında. Yani sonuçta vapur parası ödüyorsun. O yüzden bunu çok takip edemiyoruz, yani çok bunu kullanamıyoruz. Onun dışında evet, söylediğin gibi, teknolojik bir ihtiyacımız varsa özellikle, eee, Kara Cuma indirimlerini de takip ediyoruz ama tam olarak senin söylediğin gibi çoğu firmada örneğin ücret 300'se orada kara cuma öncesi ücreti 400 gösterip dört yüzden üç yüze indirdik diyor. Yani aslında suni bir indirim oluyor bu. Sadece göz boyama amaçlı yapılan bir indirim oluyor ama, işte, eee, yeni eve taşınınca da bizim, eee, ister istemez evde renovasyon yaptırdık. Hiç eşyamız yoktu. Eşyalı bir evde kalıyorduk. Eşyaları almamız gerekti ama tabii paramız hepsine yetmedi. E, şimdi, önümüzde kış, eee, ister istemez bir ısıtıcı olarak bir klima ya da bir ürün almak istiyoruz mesela, o yüzden Kara Cuma indirimlerinde de çok takip ettim. Ama bir türlü, eee, o, dediğin gibi, normal fiyatından daha ucuza denk gelen ve istediğimiz bir şey de bulamadım aslında. Ama zaten bulsam da, eee, muhtemelen alamıyormuşuz. Çünkü ay sonu geldiğinde cebimizde hiç para kalmamıştı. İşte o yüzden Eee, şöyle dışarıdan yeme konusunda da aslında çok fazla dışarıdan yeme alışkanlığımız yoktur. Genelde evde yemek yeriz. Eee, o konuda aslında çok fazla maliyeti yok ama dışarıdan yemenin dışında ikimiz de sigara tüketiyoruz, ikimiz de biraz alkol alıyoruz diyebilirim. Aslında böyle harcamalarımız var. Onları da frenlemeye çalışıyoruz ama tabii çok başarılı olamıyoruz. Sonuçta bunlar biraz bağımlılık, biraz alışkanlık, eee, gibi bir durum olduğu için ister istemez insan, eee, harcamasını yapıyor. Aslında şöyle: Az önce sana belirttiğim çocuk sahibi olmak istediğimizden belirtmiştim. Aslında çocuk sahibi, eee, olduğumuzda ikimiz de, hani, eee, çocuğumuza daha düzgün bir evde yaşam sürdürebilmesi için sigarayı bırakmayı düşünüyorduk. Belki şimdiden en azından, eee, bunu denersek, en azından bir sigara harcamasından kurtulsak yine ay sonunda biraz, eee, ücretimiz olabilir ama bunun dışında başka verebileceğin bir öneri var mı?
Evet. Çok iyi. Çok güzel. Harika. Hı hı. Tabii. Hıı. Zor, evet. Doğru. Hı hı. Hı hı. Muhakkak. Doğru. Hımm. <giggles> Anladım, üzücü. Hı hı. Tamam. Ha, anladım. Hı hı. Doğrudur. Evet. Kesinlikle, hı hı. Eee, b b bence gelir gider tablosu sizin önünüzde, eee, durdukça, eee, kendi rotanızı belirlemede daha, eee, çok, eee, seçenekler, eee, çıkacak karşınıza. Yani, eee, neye ne kadar çok harcama yapıyorsunuz ve, hani, tabloya baktığınızda aslında, eee, neyi, eee, kısabilirsiniz? Mesela sigara dedin. Yani, tabii ki, eee, hem sağlığınıza, eee, zararlı bir şey bu hem de, eee, çocuk sahibi olmak istiyormuşsun, ne kadar güzel. Eee, onun için de bir, emm, alıştırma olur yani, hani, daha öncesinde bırakırsanız, eee, aaa, eşinle beraber, eee, sizin için, eee, çok daha iyi olmuş olur bu süreç. Eee, onun dışında anlık harcamalar çok fazla, emm, farkında olmadan, eee, o, eee, gidiyor, eee, aaa, gider olarak. Eee, bifıç bir şeyi alırken şunu düşünmek çok daha iyi oluyor. Hani, yarın ya da 1 hafta sonra da benim gerçekten buna ihtiyacım olacak mı? Eee, yani bir adım geri, eee, çıkıp, aaa, eee, alacağın ürüne, eee, gerçekten ihtiyacın olup olmadığını sorgulamak, eee, sizin de, eee, eşinle beraber, eee, harcamalarınızı biraz, eee, kısıtlamış, eee, olabilir. Eee, gelir gider tablosuyla, eee, çok daha, emm, kısıtlanacak şeyler olacağına inanıyorum ve bence, eee, bazı, eee, zor, eee, dönemlerden geçerken aslında, eee, bu sınavları verirken eşle beraber vermek biraz daha kıymetli oluyor. Yani, aranızdaki bu, emm, ilişkiyi daha da, eee, güçlendiriyor ve, hani, bir şeyleri zor zamanlarda başarmış olmak sizi, eee, birbirinize daha da kenetlendiriyor. Eee, o yüzden moralinizi, eee, bozmaktansa, eee, olumlu taraflarına da, eee, belki bakabilirsiniz ve elinize bir miktar, eee, birikim, eee, geçtiğinde de, eee, bunu, eee, yatırım yaparak belki, emm, hani, kenarda, hani, boş tutmak yerine yatırımla, eee, belki biraz daha arttırabilirsin. Ne dersin bu tavsiyelere?
Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Hı hı. Olabilir. Evet. Tabii ki. Hı hı. Evet, aslında şöyle: Bu gelir gider tablosu dediğini bu ev alma sürecinden önce yapıyordum ben. Eee, bayağı da işe yarıyordu ama, işte, ev alırken bu eşyası kredisi derken çok fazla eksi tarafının yükseldiğini görünce aslında bunu yapmayı bırakmıştım. Eee, o yüzden belki de tekrar bunu yapmaya başlarsam, ııı, gündelik harcamalarımızda dediğin gibi faydası olabilir. Bir de eşimle tabii bu sigarayı bırakmayı şimdiden denemeyi, eee, bir konuşmayı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgilerden dolayı. Bunları hızlı bir şekilde ben hayatıma entegre etmeye çalışayım. Umarım benim için olumlu sonuçlanır.
Olmaz mı? Hı hı. Çok iyi olur. Umarım ben inanıyorum sana, eee, bu zorlu sürecin, eee, çabucak geçtiğini geçeceğini, eee, hissediyorum. Eee, her şey, eee, gönlünüzce olsun. Eee, kendinize çok iyi çok dikkat edin hoşça kalın.
Hoşça kal.